Tem momento que ao menos eu acordo e estou super energizada e vou tomar o meu shake com abacate, e tem momentos que eu olho para aquele abacate e falo não estou nem aí de te ver, eu estou sofrendo, estou com dor, é, estou com cólica, prefiro ou prefiro não comer, que é o mais errado ainda, né, ou eu vou para parte completamente errada, que ao invés de comer 1 pão com digamos peito de frango, né, 1 pão com algum tipo de proteína, para acalmar os nervos, não, aí eu vou e começo a fazer bolo, então é complicado.
<laughs> Dá quase nojo, né. <laughs> Sim. Sim. É, vai ladeira abaixo, né, basta um deslize que você já perde assim o foco total e se joga.
Isso, si me jogo completamente, aí como você falou, né, fica naquela coisa, já errei mesmo então vou continuar errando o dia todo, e aí quando você vê não é o dia todo, é a semana toda, e você parou para pensar realmente, nossa são 2, 3 meses que eu estou só errando, né.
<chuckles> Exatamente. Exato. Uhum. <laughs> E e e o esse esse para consertar o erro desses 3 meses você demora outros 6 meses, né. <chuckles>
<laughs> Exato. E aí invento, ah, que eu tenho que fazer a dieta mais restrita que eu tenho na minha lista, porque eu tenho uma lista de dietas, <chuckles> que a nutricionista já montou para mim, e aí eu sei que o mais fácil é aquele que eu posso comer tudo, mas que eu vou perder tipo, ah, 200 a 500 gramas por semana no máximo. Ah mas tem a
Hum. Por semana. E aí você vai ver a sua meta muito longe e aí não é. Uhum.
É. Aí tem aquela outra ai tenho a dieta keto, poxa com a keto eu consigo perder, 5 quilos nesse mês de se bobear. Aí eu vou para aquela mais restrita que eu nunca me dei bem, <chuckles> porque eu sempre entro em crise.
Sim. <laughs> Mas só para emag Aham.
Só para acelerar entendeu, é super complicado como funciona a minha mente nesses períodos.
É, né, é um é uma rotina muito imediatista, né, que quer tudo logo. E me conta uma coisa como é que esse que essa questão, né, eh, afeta o seu humor por exemplo? Como é que você como é que seu corpo reage, o seu estado de espírito reage quando você está no seu momento de comilança total, que você falha, e no seu momento quando você está toda certinha?
Isso. Exato. Uhum.

Isso. E isso aí, talvez, possa causar, né, a uma <clicks tongue> uma ansiedade maior, né. E até aquela questão da autossabotagem, que a gente diz: "É tanto, já porque eu tenho que só perder que eu tenho que perder todos esses quilos. Não vou conseguir mesmo, então vou comer horrores". Então, assim, você já tentou, por acaso assim, seguir pequenas metas, eh, en hum, metas, eh, alcançáveis em um curto período?
Isso. Aham. Não, eu nunca tentei, geralmente eu vou como você acabou de citar anteriormente né, é 15 quilos. É.
<giggles> "Tenho que perder 15 quilos, vou ficar sem comer até perder 15". <laughs>
Eram 10, aí passaram pra 15, hoje em dia eu já olho a minha meta pensando "cara, vou ter que mudar essa meta para 20 quilos, é isso mesmo?" Então realmente é uma meta quase que impossível, né, muito longa, e que desanima.
Uhum. É isso, sabe. Acho que, hum, objetivos a longo prazo pra quem tem dificuldade de de encontrar ali, né, um meio termo nas situações da vida, é a melhor coisa.
Uhum. Olha.
"Ah, eu tenho que perder em 1 mês 3 quilos", sabe? Aí você coloca ali 1 mês, hum, vai vivendo 1 mês de cada vez, não tem que pensar, eh: "Ah, meu Deus, eu quantos meses eu vou precisar ficar em jejum <laughs> pra perder 12 quilos?", sabe? Então, assim, eh, mentalmente também parece tudo um absurdo, parece uma coisa tão distante, tão su sof hum, sofrida, né?
Uhum. <laughs> Uhum. Sim. E é sofrido, né? É esse o problema, é sofrido, que tem momento
Então acho que o de É, né? Uhum. Olha com a dieta sim.